Olá.
Oi, tudo bem?
Tudo ótimo, e você?
Tudo ótimo. Vamos vamos falar de de de como relaxar.
Que bom. <laughs> Vamos, vamos sim.
Vamos. Bom, eu vou eu preciso falar uma coisa pra você, eu sou um pouco estressado.
Então me conta. Então fala. Ah, é?
É. Então assim
Mas é uma característica sua, desde que você se conhece por gente, ou você tá num momento de vida mais estressado?
Ai, que pergunta difícil. Vamos lá, do as 2 coisas. Primeiro, porque eu faço sempre muitas coisas ao mesmo tempo.
Uhum. Uhum.
E e também passo por um momento um pouco mais puxado, da vida. <laughs> então
Ah, sim, você tá num momento atual que, ah, acaba te estressando mais.
Sim. Isso, mas eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, assim assim, sabe, aquela coisa multitask, é mais ou menos o meu o meu o meu lema. E eu trabalho muitas horas durante o dia, sabe. Então eu eu estou assim, ah, a ouvindo você, pra você me dar dicas como eu posso relaxar, e recarregar as minhas energias.
Aham. Uhum. Entendi. Ah, interessante. Olha, eu sou uma pessoa bem relax, assim, eu acredito, sabe. Aham. Nos últimos tempos que eu não ando muito bem nesse sentido, mas eu acredito que pra você relaxar, primeiro você tem que desacelerar.
Ah, é? Sim. É, esse é o problema, né. Esse é o grande desafio. Então, para uma pessoa como eu que faço é assim, por exemplo, hoje eu já fiz incontáveis coisas, assim Eu eu nem vou te falar a lista de coisas e mas eu concordo com você, é desacelerar um pouquinho. E olha que hoje é sábado, hein? Desacelerar, que mais você faz?
Uhum. Certo. Uhum. É, então. Olha, por exemplo, antes de dormir, eu percebo que não dá para a gente parar o que está fazendo e ir direto para a cama. Porque o teu corpo então o teu corpo está lá, todo trabalhado no cortisol, né, do estresse da correria, daí do nada, você desliga tudo, deita até o seu corpo entender que você já pode relaxar, vai um tempo.
Verdade, eu tenho esse problema. Uhum. Uhum. Olha, você tem tanta razão nisso, que, por exemplo, acontece comigo, às ve eu estou super agitado e eu deito, por mais cansado que eu esteja, eu se eu estou agitado, eu demoro muito tempo para pegar no sono. Ah, posso te dizer até que eu demoro 1h, 2h para dormir. Você acredita? <laughs>
Uhum. Certo. Uhum, acredito, acredito. Você já pensou em usar essa 1h, 2h, que você não consegue dormir para ter um passo a passo relaxante?
Sim. Então, por exemplo, eu vou falar pra você um pouco da dos e elementos, assim, e tentativas que eu tenho feito re recentemente. Então, por exemplo
Hum. Legal. Me conta.
hã, eu tento parar de eu tento desconectar dos equipamentos eletrônicos, seja do computador, do laptop, do telefone. Assim, porque a luz, ela é muito intensa e ela realmente Isso, ela deixa a gente muito, assim, muito agitados, mui o o cérebro muito excitado a luz. Então, eu eu agora faço isso, eu desconecto.
Ah, é importante. Uhum. A luz azul, né? Sim. Uhum. Sim. E além de você tá olhando pra aquela luz, você também tá usando as suas mãos, né? Seja para mexer no computador ou no celular, ou seja, você tá dando diferentes estímulos para o seu cérebro ao mesmo tempo.
Isso. Exatamente. Bom, outra coisa que eu tenho feito, eh, assim, na linha de meditação, que não é bem a minha praia, num eu não tenho muita paciência com meditação, porque eu eu eu eu divago, mas assim, nessa linha eu tento fazer o seguinte, não pensar, ah, hã, assim, antes de dormir, em preocupações nas preocupações, no que eu tenho que fazer amanhã, no que eu fiz ontem. Hã, se eu tenho alguma preocupação. Eu eu tento por essa uma hora antes de dormir assim, desconectar dos equipamentos eletrônicos e des desconectar das preocupações. Ah, sabe aque aquela.
Uhum. Aham. Uhum. Interessante. Uhum. Uhum. Legal. E como você se desconecta das preocupações? Porque elas estão dentro da sua cabeça.
Ai. É, vamos lá, eu tenho tenho tentado, eu sim Eu falo assim, tenho tentado porque nem sempre eu consigo. Então é um é um trabalho e como eles falam em inglês, é um work in progress. Eu tô assim, é um trabalho em progresso. Eu tento. Eu tento usar É. Eu tento usar as mãos. Então, por exemplo, o que que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, eu gosto, por exemplo, de de plantas.
Uhum. Uhum. É um trabalho em progresso. Certo. Em andamento. Uhum.
Aqui eu tenho algumas coisas, algumas plantas. Eu tenho o pé de abacate, pé de goiaba, pé de hã, <clicks tongue> de manga, eh, tem hortaliças, então eu tenho aqui enfim, eu tenho vários vasos. Então o que eu tento fazer, de noite, hã, nessa 1 hora, eu vou lá, mexo na planta. Precisa às vezes dar água, eu t ver se tem algum problema, colocar um adubo, dar água e e porque faz muito calor aqui onde eu eu eu moro na Flórida, então faz muito calor, muito calor. Então, eh, se você quer ter planta na Flórida, você precisa cuidar muito e dar muita água. Então, é essa 1 hora eu mexo com é uma terapia, né, mexo com a mão, com a terra, com a planta. Então, isso me tira um pouco da da frente do celular
Ah, legal. Uhum. Uhum. Uhum, sim. Ah, entendi. Sim, sim. Uhum. Certo.
eh, me tira um pouco do do meu planeta preocupações, trabalho e e e afins. E eu mexo com a mão, é lú é lúdico, né, eu tô lá mexendo na plantinha. Então, isso é uma coisa que eu faço e que e que que tem dado certo.
Aham. Uhum. Interessante, sabe que, hã, uma coisa que eu faço é deixar o meu cérebro solto, eu falo.
Sim. Co como é isso? Me explica.
Porque vamos supor. Hã, pensa no no teu braço.
Sim.
Se você forçar os seus músculos, agora, eles ficam tensos, assim, né. E aí, você sente toda aquela tensão. Mas se você soltar o seu braço, ele vai ficar soltinho e ele vai relaxar. Só que você se você soltar ele, você nem sabe onde ele vai bater, você não sabe onde o seu braço vai ficar. Ele vai acabar indo para algum, hã, lugar muito natural assim, né, uma posição muito natural.
Ficam tensos. É verdade. Sim. Sim, eu tô, eu tô fazendo agora, eu tô so tô soltando os braços agora, vamos lá. Eu tô eu tô sentindo o exemplo.
Você tá sentindo esse exemplo? Então então, vamos supor você deita na cama e aí você começa a prestar atenção nos pontos de pressão que o seu corpo tá fazendo na cama
Sim. Hum! Ok.
sabe, só que sem julgar, sem julgar, você não vai: "Ah, nossa, minha perna não tá legal aqui, eu vou então mudar ela e tentar encontrar uma posição que eu que eu entendo que é certa pra dormir". Não. Você vai só ir sentindo e se aquilo f te causar um incômodo, você vai muito devagarzinho, relaxado, mudando assim e você conse estão no seu corpo.
Sim. Sim. Isso acontece comigo. Eu eu sinto, eh, bom, como o meu dia é muito longo, às vezes eu sinto às vezes, muita dor no corpo de tão cansado, então, eu Me dá trabalho achar uma posição, às vezes, pra dormir, você tem toda a razão. É.
Sim. Olha aí, isso você já tá encontrando o estresse. E daí, quando você se você começar a pensar num num problema que você tem ou num trabalho que você tem, hã, mas ao invés de você focar naquilo e engessar o seu pensamento naquilo, você deixa a sua mente solta, e aí vai vim qualquer outra coisa na sua cabeça que você pode pensar: "Nossa, mas é uma idiotice eu estar pensando nisso". Só que ao invés de você pensar: "Nossa que idiotice esse meu pensamento". Por exemplo: "Ah, hoje eu vi a minha vizinha passeando com um cachorro. O cachorro dela é feio".
Sim. Sim. É verdade. Sim. Sim.
Vamos supor, não julga esse pensamento, deixa ele passar pela sua cabeça, e daí, o seu cére cérebro vai soltando e ele vai pensando coisas, assim, muito aleatórias. Você vai lembrar, talvez de um dia que você foi na igreja quando você era criança e v e aquilo te dava sono e tal. E quando você vê, você já está dormindo.
Hum. Sim. Entendi, eh, olha que legal. Entendi, entendi. E e e sabe o que eu também, assim, eu tenho feito às vezes? Por exemplo, é novo, é um exercício novo. Às vezes, por exemplo, eu eu quero que aconteça uma coisa legal. Essa é qualquer coisa vamos vamos supor, vamos f eh, amanhã eu quero ir no cinema, por exemplo, uma coisa legal, uma coisa bacana. Então eu fico eu fico realmente imaginando a eu indo para o cinema, eh, vendo um filme legal, comendo a pipoca, eh, dando risada durante o filme e dizer, eu f a eu tenho feito isso. Eu eu pego um um desejo legal, positivo, né, uma coisa que vai me dar satisfação, e fico fantasiando um pouquinho que eu estou lá, que eu estou fazendo. Então isso também às vezes me ajuda a a a a relaxar e criar, assim, um ambiente ideal para a gente ou recarregar as energias, ou dormir, né. No meu caso, eu recarrego as energias quando eu durmo.
Uhum. O que? Aham. Uhum, sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Eu também.
Eu não cons eu não consigo <chuckles> recarregar as energias, sei lá, no meio de de do dia, não sei, não não consigo, não consigo, mas, talvez talvez por eh eh, talvez com disciplina, que é uma coisa difícil, às vezes. Se você tem disciplina, por exemplo, na hora do almoço, eu dou uma saída, eu vou no parque. Tem parques muito bonitos, né. Na na nos Estados Unidos e na Europa, e você faz um passeio no eh, um passeio no parque, talvez recarregue as energias. Não sei, eu pre eu não não faço isso. O que você acha que é uma boa ideia? Dar um passeio e e
Uhum. Sim. Uhum, sim, sim, isso é verdade. Ah, eu acho que é uma ótima ideia você tá em contato com a natureza. Hã, eu digo assim, tem tem coisas que a própria ciência já comprova, né? Só que você tem que aprender a dar esse passeio, entendendo que tá tudo bem perder um tempo, sabe? Que você está lá para passear e pronto, não um passeio que depois você tem que ir no mercado, que depois você tem que fazer tal coisa ou tal coisa ou tal coisa, não, sabe? Só
Is É verdade. É verdade. É, e ter e e se não um passeio que te dê, hã, que te dê ansiedade, porque você vai fazer o passeio eu falei parque, mas pode ser outra coisa, e e aí você fica super ansioso nesse passeio, porque você tá preocupado com tudo que tem que fazer depois, e que não vai dar tempo, já não é um passeio.
Uhum. Uhum. Sim.
Já não é um ambiente ideal, porque você está no parque, o corpo andando, mas a cabeça não está lá.
É, o ambiente ideal, até é. O que não tá sendo ideal aí é o seu m é a sua mente, né?
Pois é, mas normalmente é a mente que dá mais trabalho. É a mente que se que que é difi é a é a mente é a parte difícil nas na no no nosso recarregar as energias, descansar, enfim, e e e e e e se relacionar com o mundo. O problema é só é realmente a nossa mente.
É verdade. Uhum. Uhum. É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que trabalha muito, que faz muitas coisas, né. E você precisa fazer tudo o que você faz, ou será que tem alguma coisa ou outra aí, que se você for olhar com atenção, é desnecessário? Eu não tô diz eu não tô dizendo que é desnecessário. Eu não conheço sua vida.
Oi, pergunta. Sim. Sim. Sim. Eu entendo, claro, claro. Não, mas é legal a pergunta. É, não, eu Obrigado, obrigado. Isso é tão importante, né? Eh, ai, ah, ser perguntado e a e e e e quem pergunta querer ouvir. Isso isso ultimamente tem sido raro, né? Né né, a resposta nesse momento sim, eu preciso. Por que a gente precisa pagar as contas.
Eu só tô tentando te ajudar a perceber, tá? Aham. Uhum. Ah, sim. Tudo o que você faz, então, eh, te rentabiliza.
<laughs> É. Exatamente, exatamente. Então, eh, neste momento, eu digo que que que de fa eh, de fato, é necessário. Mas tem você sabe, tem tudo na vida, tem formas e formas de fazer. E acho que você falou uma coisa que eu te agradeço, eh, é uma é importante o que você disse no no sentido de desacelerar um pouquinho. Mesmo que eu faça várias coisas ao mesmo tempo, eh, eu posso desacelerar.
Ah. Sim, sim, sim. Certo. Uhum.
Desacelerar, porque, por exemplo, eu sei que é um exemplo bobo, mas, eh, você está no carro, a as vezes você in indo a uma velocidade média ou indo correndo feito um louco, você vai chegar no mesmo lugar, na mesma hora. Não adianta correr, não adianta correr, então talvez seja isso fazer tudo que que
Uhum. Sim. É verdade, é verdade. Porque, às vezes, você corre e para no semáforo do lado da pessoa que está mais tranquila.
Isso, exatamente. Então eu acho que, eh, eu vou meditar um pouco sobre o que você falou, vou fazer um pouco, mas desacelerar um pouco, apesar tenho o que fazer, tenho o que fazer, mas de desacelerar um pouco. Eu te agradeço.
Uhum. Sim, é. E já que vo você sabe que 1 hora antes de dormir, você não consegue dormir, tenta fazer algo, assim, muito relaxante, tomar um chá, uma skincare, sabe?
Agora eu sim. Sim. Pois é, chá para mim é complicado, porque eu não gosto muito de chá, eu eh, aqui é calor e se eu tomo chá, eu tenho que ir no banheiro 2, 3 vezes durante a madrugada.
Não gosta. Aham. Ah, entendi, entendi. Entendi.
Entendeu? <chuckles> então e aí é é é é ruim po meu sono, ah, é o que a gente nem falou do sono aqui, mas o meu sono é é leve também, <laughs> Oi, fala. Sim.
<chuckles> Ah, sim, deixa eu te fazer uma última pergunta, que você me falou que você está na Flórida, é verdade que tem um monte de lagarto aí?
Sim. Tem, tem, tem e eles são bem agressivos.
Nossa, que loucura. E muitos não são da fauna original daí, né?
São bem eh Não são, não são, são são espécies invasoras. Sim. Aqui perto, são espéci e agressivas, são, assim, lagartos, assim, eu te digo que de mais de 1 metro.
Ah, <chuckles> espécies invasoras e agressivas. <chuckles> Meu Deus.
Eles não são agressivos com com com o o ser humano, claro, mas eles são agressivos com a fauna e os animais daqui. Então, assim, eh, eles comem tudo até passarinho, se se deixar. É sim, sim.
Uhum. Nossa, que loucura. É, eu eu teria pavor eu acho, porque eu tenho muito medo.
É, é que eles são feios, mas, enfim, né? <laughs>
É, são. <laughs> Mas é isso, até a próxima.
É isso aí, até a próxima.